Ну, если говорить про корейцев, то это 50 на 50, потому что здесь, а, как я уже сказала, я знаю этот бизнес изнутри, и я знаю, как работают компании. Они, как правило, берут за основу, а, и личность человека, в данном случае артиста, и либо её утрируют, либо добавляют что-то своё, чтобы он отыгрывал вот эту маску перед зрителями. Поэтому
Ага. Вот именно это, об этом я тебя и спрашиваю. Вот эта вот часть своего понятно, что там она минимальна. То есть герой, как минимум, должен соответствовать этому направлению, просто потому что иначе он не выдержит вот этого давления, да. Э. П превосходности некоторой вот этой вот. Всё-таки, ну, ты же отдавала себе отчет, что это, ну, в некотором роде имидж, в некотором роде картинка вот при таком трезвом взгляде?
М. Да. Да. Мгм, мгм, мгм. Да. А. Я отдавала себе отчёт, но в то же время я думала, что это всё-таки тот случай, когда, а, основа характера она существовала, просто к ней, да, накинули парочку вот, э, каких-то новых атрибутов, скажем так, да, вот этой мишуры. Но а
Ага. Грубо говоря, мышцы накачали, да, отправили это тело в тренажерный зал, накачали мышцы, а высоким и стройным он был до этого. Ну, если перевести на физиологические характеристики, чтобы понятнее было.
М-да. Мгм. <laughs> Да, да. Ага. Нет, я знаешь, ещё почему об этом думаю? Потому что я, а, с этим артистом была с начала его карьеры, и я видела, как менялся его характер на протяжении вот вот этих лет перед именно публикой. То есть в какой-то момент всё-таки это либо изначально да да да, то есть изначально либо вот то, что нам показали это его характер, либо то, что сейчас показывают нам это его характер. Я имею в виду основы его характера. То есть очень сильно поменялся характер.
То есть, ты за ним наблюдала с начала его карьеры, да? Мгм. Но опять же, он же закалился и проявился в процессе карьеры. Тут, в общем-то, это вполне у человека, который много работает, изменения происходят вполне закономерно и логично.